जी बिल्कुल,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 अंत में तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। चाहे वो आपके साथ आपके दोस्त की जो है अ, मित्रता हो या फिर जो है आपके परिवार वाले हो या फिर जो है या जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो जो है रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जो है हर मुसीबत में जो आपके काम आते हैं। तो बिल्कुल जो है अंत में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपसे बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और जो है आशा करता हूँ हमारी फिर से बात हो। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी, जी, मुझे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और आशा है मेरी आपसे बात ऐसे ही होते रहे क्योंकि आपके और मेरे विचार अ, मतलब बहुत मिलते-जुलते हैं। तो अभी के लिए रखते हैं, अपना ध्यान रखें और शुभ रात्रि। धन्यवाद।